อ๋อ ค่ะ โอ้โฮ ได้เลย แล้วยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกไหมคะ ที่แบบเหมือนกับคุณนำมาใช้ เพื่อปรับกับการจัดการกับความเครียดอะค่ะ?
อ อือ อืม มีค่ะ ก็มีเทคนิคหนึ่งแล้วกัน ที่ทำแล้วอันนี้ก็ได้ผลดี ไม่แพ้จากการแบบว่าดูหนังฟังเพลงเลย ก็คือผู้หญิงอย่างเราเนาะ การหาแบบของหวานทาน หลังจากที่แบบเจอความเครียดอะค่ะ อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วกัน ที่แบบช่วยได้ดี แล้วก็ช่วยได้เยอะมาก ๆ เลยค่ะ
อืม ๆ ๆ อืม ค่ะ อ๋อ เหมือน เหมือนน้ำตาลตก อย่างงี้ใช่ไหมคะ? ก็เลยต้องเติมน้ำตาล ใช่ไหมคะ? เออ ค่ะ แล้วมัน แล้วมันจะเป็นอะไร มันจะเป็นเครื่องดื่ม? หรือเป็นของหวาน? หรือเป็นอะไรเอ่ย? เป็นเค้ก อะไรอย่างงี้เหรอคะ? หรือว่ายังไง?
อา ใช่ ๆ ๆ ได้เลยค่ะ อันนี้ก็ อา โอ้ ไม่ ไม่จำกัดแล้วกัน ยังที บางทีเนาะแบบว่า โอ้โฮ เวลามีความเครียดช่วงนี้ที่แบบ เฮ้ย แบบตันน่ะ คิดอะไรไม่ออกเลยอะ ก็จะเลือกแบบว่า ไปหาของหวานทาน อย่างแบบไปร้านเบเกอรี หรือว่าแบบ โอ้โฮ สั่ง ก อ่า ต้องไปดูว่าร้านนั้นน่ะ มันมีอะไรน่าทานบ้าง ก็เลือกทานเนาะ แต่ถ้าเกิดว่า เฮ้ย อยู่บ้านแล้วขี้เกียจอะ กลัวว่าขับรถออกไปข้างนอก แล้วจะเจอแบบปัญหานู่นนี่นั่น รถติด เจอคนเยอะ เครียด เดี๋ยวเนี้ยค่ะ มันก็มีแบบ foods delivery มากมายเนาะ ที่แบบสั่งปุ๊บอะ ส่งถึงบ้านเลยค่ะ ก็รู้สึกว่า เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกัน ที่แบบจะเข้ามาช่วยให้เราแบบลดความเครียดได้ค่ะ
อืม อืม อืม ๆ ๆ อืม ค่ะ อา ใช่ไหมคะ? เออ ๆ อ อืม

อืม อย่างงี้นี่เองนะคะ แล้วบางทีเหมือนกับ คืองานบางงาน หรือว่าการที่เราแบบเหมือนกับการเรียนบาง บางอย่าง บางสิ่ง บางพรอเจกต์เนี่ย คือแบบเหมือนกับมันมีไหมคะ จุดที่แบบเหมือนกับมันควบคุมไม่ได้ แล้วแบบเหมือนกับ คุณก็ยังแบบเหมือนกับ <tsk> อยากจะทู่ซี้ให้มันทำได้ จนเกิดความเครียดน่ะค่ะ?
อืม อืม มีค่ะ อย่างแบบบางเรื่องเนาะที่มันไม่ใช่ทักษะของเรา หรือว่าไม่ใช่ความถนัดของเราเลยอะ แต่จริง ๆ มันก็สามารถเลือกได้แหละว่า จะทำหรือไม่ทำ แต่เราก็อยากจะพัฒนาด้านนั้นเนาะให้มันดีขึ้น แล้วเหมือนเป็นการแบบเข้าไปฝืนตัวเองอะ ว่า เฮ้ย เราต้องทำนะ เราต้องทำให้ได้นะ แบบเหมือนไปกดดันตัวเองทั้ง ๆ ที่เหมือนจะรู้อยู่แล้วว่า เฮ้ย ไอ้เทคนิคหนิ ใช่ ใช่ ๆ อืม สุดท้ายอะ ก็รู้สึกว่า ไอ้บางเรื่องเนาะ ความกดดันตัวเองว่า ต้องทำ ต้องดีอะ มันก็ไม่ได้มีข้อดีเกิดขึ้น มันเหมือนเป็นการแบบว่าไป อ่า เพิ่มความเครียดให้กับตัวเอง แล้วเรารู้สึกว่า ความกดดันที่หนักที่สุดเลยอะ จะไม่ใช่ความกดดันจากคนรอบข้างนะคะ แต่เป็นความกดดันจากตัวเองนี่แหละที่แบบ โอ้โฮ แบบ คือความ อ่า พอเป็น ใช่เนาะ อืม ใช่ ใช่เลยค่ะ พอเป็นความกดดันจากคนรอบข้างอะ เหมือนมันจะมีลิมิตอยู่เนาะว่าแค่ไหน แต่พอเป็นความกดดันจากตัวเราสิ เราจะแบบ โอ้โฮ สูงสุด จะไม่ยอม จะต้องทำให้ได้ ก็เลยรู้สึกว่า จริง ๆ แล้วอะ โอ้ การจัดการความเครียดเนาะ มันก็มีหลายวิธีมาก แล้วก็ ก็มีทั้งวิธีที่สามารถทำได้ง่ายเลย กับวิธีที่แบบ โอ้โฮ ยากมาก ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วกันว่า แต่ละคนอะเจอกับสถานการณ์อะไรอยู่เนาะ อืม
เออ เออ ๆ เออ อืม อืม แล้วก็ไม่ยอมปล่อยวาง อย่างงี้ใช่ไหมคะ เออ เออ อืม อืม เออจริง ที่คุณไม่ยอมปล่อยวางอะเนาะ ใช่ไหมคะ อืม อืม อืม ค่ะ เออ เขาจะ เขา อืม ใช่เลยค่ะ เห็นด้วยกับคุณเลยนะคะว่าแบบเหมือนกับบางทีเรื่องการจัดการความเครียดเรื่องนี้ เราสามารถทำได้กับบริบทนี้ แต่กับอีกคนหนึ่งก็อาจจะไม่สามารถควบคุมได้ แล้วมัน แล้วมันจริง ๆ แล้ว มันก็แบบเหมือนกับไม่มีสูตรตายตัว อะไรอย่างงี้เนาะ ค่ะ ยังไงก็ต้องขอบคุณคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาแชร์เรื่องการจัดการความเครียดในชีวิตประจำวันของคุณ ในเรื่องของการเรียนนะคะ แล้วก็การทำงานค่ะ โอ๊ย ได้เทคนิค ได้แนวทางเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ต้องขอบคุณมาก ๆ นะคะ สวัสดีค่ะ
ใช่ อืม